So, kannst du uns sagen ähm, oder vielleicht auch ganz persönlich bei dir, wie beeinflussen Algorithmen unseren oder deinen Seriengeschmack?
Also, definitiv, ja, also, ich merke das bei mir. Ich bin ja des Öfteren auf Social Media unterwegs, da merke ich, dass, ähm, ich 100 % mir quasi auch Inspiration ziehe von Videos. Vor allem auf TikTok merke ich, ne, es gibt diese ganzen Edits von so Serien und Filmen oder so Abschnitte, die einen bewusst halt quasi dazu bringen, ne, sich sich mal i irgendwo Gedanken über diese Serie zu machen. Und, ähm, da habe ich zum Beispiel letztens so 'n Abschnitt von ich weiß nicht, ob dir die Serie was sagt: „Stranger Things“? Da gab es so 'n Edit von. Ich äh, und vor allem, du du musst bedenken, die Serie ist halt grad das ist ja grad voll aktuell. Da d redet ja jeder darüber, und es gibt so viele Videos darüber. Und, ähm, weil jeder irgend 'n Post dazu macht ich habe mal eins geliked, ich ich kannte die Serie nicht. Ich habe mal so 'n Video davon geliked. Und
Ja.
dann kamen weitere Edits über diese Serie und weitere Edits und weitere. Und irgendwann wusste ich so viel über diese Serie, ähm, nur durch diese Edits, wo ich mir dachte: „Okay, ich meine, du hast jetzt schon so viele Edits gesehen. Schau dir das doch einfach an, äh, geh mal mit diesem Trend dann einfach mit.“ Und das habe ich dann halt auch einfach gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass mir diese Serie so sehr gefallen könnte und bin jetzt eigentlich auch auf dem aktuellen Stand. Soweit wie ich weiß, sollte in 1,5 Stunden <snorts> quasi die nächsten 3 Folgen auch rauskommen. Ähm, ja, da werde ich aber natürlich bis morgen warten. <chuckles> Ich werde, äh, auf jeden Fall muss ich sagen, ne, also, diese Algorithmen, die
Aha.
w wenn man etw ein etwas liked oder et etwas, äh, lange sich anschaut, dann sorgt ja auch das Algorithmus dafür, dass man weitere Videos über diese Thematik bekommt. Und das war dann halt auch bei mir der Fall mit „Stranger Things“. Und ja, da habe ich halt quasi so 'ne Serie für mich gefunden gehabt, die mir dann halt auch am Ende gefallen hat.
Mhm, ja, also, ich muss dir zustimmen. Ähm, wenn man auf Social Media unterwegs ist diese Algorithmen, ich finde die teilweise die sind auch schon so 'n bisschen gruselig. Äh, wenn man dann so denkt sich so, okay, warum das schm also, das schmeißt mir jetzt irgendwie so viel davon rein, ähm, und lässt einen ja dann auch irgendwie voll versinken da drin. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber, ähm, es ist auch bei Social Media ja groß, dass man so Teile von 'nem Film oder so abgespielt kriegt. Und dann ist irgendwie so Teil 1 von 17 und dann stolpert man immer wieder auf 'n anderen Teil v davon und hat irgendwann den halben Film gesehen ohne den Film jemals ans angeguckt zu haben. Ähm, kennst du kennst du dies?
Ja, diese diese 2, 3 Minuten-Videos, ne, wo da nur noch so 'n Narrator im Hintergrund redet über das V <chuckles> Ja, und <chuckles> ja, ma manchmal machen die das dann halt so, dass dann, ähm, so e extra Parts für gibt, ne? I ich manchmal gucke ich mir wirklich ganze Folgen, äh, quasi oder ganze Filme, also, gefühlt ganze Filme, äh, dann nur do auf TikTok an. Also, ich kenne das auf jeden Fall, was du da meinst.
Ja, genau. Ja, und ich, ähm Diese Edits, die du beschreibst und auch so generell so Content, den der wird ja von Leuten gemacht. Also, der wird ja nicht konkret als Werbung genutzt von den Serien selber, sondern Leute, die quasi auf diesen diesen Hype aufspringen wollen für für Views und, äh, irgendwie Interactions, die die machen die ja. Das heißt, das ist so indirekte Werbung, für die die Firmen nix bezahlen müssen. Ähm. Und ist es denn so bei dir persönlich, dass solche Werbung dich mehr, ähm, dazu verleitet, 'n Film oder 'ne Serie anzufangen als, äh, richtige Werbung?
Also, ich würde sagen, ja und nein. Also die meisten Inspirationen für Film und Serien, die ziehe ich mir aus meinen Interessen. Also, da habe ich zum Beispiel meinen Lieblings äh, Produzenten, zum Beispiel Christopher Nolan. Der hat ja zum Beispiel noch gestern einen, äh, Trailer rausgebracht für seinen, äh, kommenden Film „The Odyssey“. Und, ähm, da ist es dann so, wenn ich Interessen für bestimmte Filme habe oder für bestimmte Produzenten, dann bin ich schon relativ aktuell. Also, ich wusste schon von dem Christopher-Nolan-Film, dass er wieder mal 'n neuen Film drehen wird und wer alles in dem Film dabei sein wird. Und beim Marvel-Film ist das dann meistens genauso. Also, ich ich war jetzt letztens im Avatar-Film, und da wurde vorher gesagt, dass nach dem Avatar-Film ein Trailer für den kommenden Avengers-Film sein wird, zumindest so 'n kleiner Sneak Peak. Und da ziehe ich mir, je nachdem, ob ich wirklich Interesse habe darüber, Inspiration auch von von Trailern. Aber manchmal ist es halt auch der Fall, dass man einfach auf TikTok unterwegs ist. Und der Algorithmus weiß ja, dass ich mir dann solche Videos gerne auch mal einfach zu Ende schaue. Und da kommen halt auch Genren, über die ich eigentlich gar keine Filme gucke. Da kommen halt, wie gesagt, Horror, ne, oder, äh, jetzt sage ich mal, Dramen, die die ich, hm, zum Beispiel normalerweise nicht angucken würde. Und, ja, w weil ich dann halt auch Minuten dann auf, <chuckles> äh auf TikTok verbringe, diese Parts dann jeweils anzuschauen, w lasse ich mich unter anderem auch dadurch auch inspirieren und gucke dann halt auch Serien oder Filme, die die gleiche Genre quasi haben. Und ja, da lasse ich mich auch quasi von TikTok beeinflussen. Das ist, äh, glaube ich, so 'n Fifty Fifty Ding bei mir.
Voll interessant, was du grade, ähm, gesagt hast, du hast ja mehr oder weniger, ähm, geschildert, dass du inspiriert wirst, auch neue Genres irgendwie anzuschauen oder Sachen, die du vielleicht nicht bei denen du nicht jetzt vielleicht direkt, ähm, Interesse, äh, äußern würdest. Aber es ist ja auch so, dass diese Algorithmen Sachen empfehlen, die zu dem passen, was du schon geguckt hast. Also, wenn du jetzt weiß ich nicht, äh, 'n Christopher Nolan F Edit geguckt hast, sagen wir jetzt mal, dann kriegst du 'n halt auch 'n anderen Christopher Nolan oder ähnliche Filme, die so sind wie Film von Christopher Nolan, irgendwelche Thriller oder irgendwie so was in die Richtung. Also, ist ja schon so, dass der Algorithmus versucht einem, ähnliche, ähm, Inhalte vorzuschlagen. Und da finde ich interessant, dass du gesagt hast, dass es dass du das Gefühl hast, bei dir ist das eher so 'ne Erweiterung des Horizonts, mehr als 'ne Verengung. Weil, äh, bei vielen Themen ist es ja schon so, dass dass man quasi ähm, auch, wenn man irgend 'ne Meinung oder so, ähm, unterstützt, dass man sehr viel von dieser einen Meinung kriegt und alles andere wird so 'n bisschen ausgeblendet, um dein Interesse zu erhalten. Ähm, und du hast die Erfahrung nicht gemacht, also bei dir ist es dann eher so, dass dass dein Horizont erweitert wird?
Ja, also, genau, tatsächlich. Also, ich ich ich hatte früher nie so 'n Interesse an Horrorfilmen oder ja, was gibt's da noch? Ich ich meine auch Filme oder Serien von anderen Ländern. Ich habe hier zum Beispiel nie koreanische Filme geguckt oder Serien geguckt. Aber w w weil das dann halt im Algorithmus drin ist, <chuckles> bekommt man halt das Interesse für und schaut sich dann einfach 'n bisschen rein. Und da habe ich für mich gemerkt: „Okay, koreanische Serien und Filme z äh, sprechen mich auch an.“ Und da habe ich halt ein, 2 Serien geguckt gehabt und auch ein, 2 Filme, ähm, die mich dann gecatcht haben und bin dann weiteren, äh des Weiteren halt auch, <chuckles> äh, unter koreanischen Filmen dann halt auch auf Netflix bekomme ich sehr viele Vorschläge mittlerweile. Und, ja, das ist wirklich, äh, so so 'ne so wie du gesagt hast, 'ne Erweiterung des Horizontes.
Äh, interessant. Ähm. Bist du denn Bist du denn persönlich viel, ähm, auf Social Media unterwegs? Würdest du das sagen?
Ja, geht. Also, ich, äh, habe mir ja schon zeitnah so 'n App-Limit gesetzt. Ich bin da jetzt nicht wirklich, ähm, sehr oft drin, aber, ähm, ich würde sagen, ich verbringe so 1 Stunde bis 2 am Tag am Handy. Ich meine, es ist schon relativ viel, aber du musst bedenken, früher war ich viel länger am Handy und, ähm, habe dann früher auch 4, 5 Stunden am Handy verbracht. Deswegen kommt mir diese 1 bis 2 Stunden nicht mehr so viel vor.
Ja, interessant und, ähm w würdest du sagen, dass du, ähm dass du stark von, ähm, ich finde es finde es 'n interessanter Aspekt, dass du stark von, äh, Werbung auf Social-Media, ähm, dich beeinflussen lässt oder beeinflusst wirst, ähm, oder hast du da so 'ne gewisse ex äh, ähm, Resistenz? Weil, ich habe dir vorgemacht, dass es dass Leute sich unterschiedlich stark, ähm, auf Werbung einlassen, ähm, und ich finde es einfach immer sehr interessant.
Ja, so, ähm, i ic ich muss mir auch irgendwo dieses Limit setzen, ne, muss ich sagen. Also, ich hatte zu viel Zeit, äh, mit Social Media verbracht und, ähm, musste mir wirklich, äh mir Gedanken darüber machen und habe dann für mich entschieden, dass ich ja nicht, äh, sage ich jetzt mal, 8 Stunden am Schlaf und 8 Stunden auf der Arbeit verbringe und dann 4 oder 5 Stunden meines, äh, restlichen Tages dann auf Social Media verbringe. Da musste ich mir auf jeden Fall klare Grenzen setzen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und, äh, seitdem ist es dann halt auch so, dass ich diese App-Limits, d man kann sich das ja aufm iPhone dann einstellen, dann halt auch wirklich beibehalte.
Ja, ich kenne das p ich kenne das auch von mir, dass man man hat ja die Möglichkeit zu sagen: „Okay, jetzt für 30 Minuten, äh, wieder kein Limit oder so.“ Und ich erwische mich da auch oft, dass ich das dass ich dem dann quasi so nachgehe und irgendwie mein App-Limit ignoriere. Und das ist ja schön, dass du schaffst irgendwie, da bei zu bleiben und, ähm, äh, dem App-Limit auch so 'n gewissen, ähm, Respekt zu zollen. Du, ich danke dir, dass du, äh, das mit mir geteilt hast. Ich fand es interessant zu hören, ähm, wie die Algorithmen deinen Seriengeschmack beeinflussen und wie, ähm, du generell bei Serien und be bei Filmen dir deine Meinung bildest und irgendwie deinen Horizont erweiterst. Danke dir.
Gerne, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch 'n schönen Abend.
Wünsche dir auch was. Tschau.
Tschau.